Ừm, thú vị quá ha. Câu hỏi này thực sự là một câu hỏi mà nhức nhối, mà ai mà đi làm cũng sẽ luôn ở trong cái, ưm, vòng quay đó, đúng hông? Làm sao, ừ, 8 tiếng 1 ngày, làm sao để mà cân bằng được trong khi hết 1/3 cuộc đời là ở công việc rồi. Ừm, thì ừm.
Ừm. Đúng rồi Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, thì đó, thì hổng biết là, kiểu như là, 1 ngày của bạn, thì bạn nếu mà bạn muốn là cân bằng được cuộc sống với lại công việc của bạn á, thì bạn sẽ 1 ngày của bạn nó sẽ diễn ra như thế nào vậy ta?
Ừm, thực ra mà mình nói mình có nghe một cái câu nói rất là hay của Donald Trump á, đó là "Đừng bao giờ tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mà bạn hãy" ừ, "mà mà bạn hãy nghĩ tới chuyện là bạn sống trong cái công việc đó đó. Khi mà bạn sống trong cái công việc đó, thì bạn sẽ không cần tìm kiếm cái sự cân bằng, bạn không có tách biệt giữa công việc và cuộc sống nữa, mà nó là cuộc sống của bạn á." Ờ.
Ồ. À, hay quá vậy. Ừm, ừm. À. Ồ! Hay quá ha. À, có nghĩa là bạn có thể nào mà bạn có thể, ưm, kiểu như là, tận hưởng cái cuộc sống đó, tận hưởng được cái công việc đó, thì dần dần nó sẽ hòa nhập với lại cuộc sống của bạn thôi mà, đúng hông? Hay là sao?
Đúng rồi, giống như là mình không có sự phản kháng nữa với cái công việc của mình á. Mình nói như vậy thì nghe nó có vẻ hơi cao siêu, đúng hông? Nhưng mà thực sự là bản thân mình đã trải nghiệm á. Bản thân mình đã trải nghiệm cái chuyện đó đó. Ừm, tức là
Ừm. Đúng rồi. Ờ, vậy hả? Ồ, khó nhưng mà ừ, đúng rồi, nhưng mà là trong cuộc sống thì ai cũng sẽ cảm thấy là rất là khó có thể hòa nhập được và, kiểu như, tận hưởng được cái công việc đó. Không biết là bạn đã trải nghiệm qua thì bạn có câu chuyện nào muốn chia sẻ là bạn đã làm sao để có thể tận hưởng được công việc đó và dần dần hòa nó vào cuộc sống bạn hông?
Ừm. Ừm. Ừm.